往復で、ええと、往復でいちまんはっせんえんとか、もっとその後安くなってて、往復で1万6千円みたいな時もあったんですよ、なり成田から。
うん。 ええ。 安い。ええ、いや、それは行くしかないと思いますよね、やっぱり。
そうなんですよ。で、今、日本人ビザなしで行けるんで、観光だと。
うーん。 あ、なるほどね。そうですか。うん。楽に入れる、入国できるっていうことなんですね。ええ。で、当時も、じゃあ、こう、ビザなしで、ま、ほんとに、あの、1万いくらのチケットを買って。あ、でも、ホテル代とかはどうですか？結構、す安いんですかね、どうなんですか？中国っていうのは。
うーん。だからそうなんですよ。 うん。 そうですね。 うん。 はい。 もとそうですね、中国のホテルは、元々そんなに、あの、例えばいいホテル、私、泊まんないですけど、いいホテルでもそんな高くないんで、だから、いあの、いくないホテルっていうんですか？私がそこまで、あの、民宿とかそういうのに泊まったりしてたんですけど、まあ、泊まってもビジネスホテルとか。だからいっぱくでも、うう、3、4千円とか、連泊すると2千いくらとかまで下がってた気がしますね。
うーん。 ああ、そうですか。 うーん。 ああ、なるほど。 うーん。 あ。 安いですね。わあ、それぐらいだったら、なんか、ちょっと長い間行ってみようかなと思いますよね。飛行機代も安いし。え、でも、どうでしたか？上海に行って、なんか、こう、印象に残ったことってありますか？
うん。 そうなんですよ。うん。